जी, मुझे आपके जो ये एडवाइस है, अ, मुझे लगता है कि मैं इनको एक बार करने की कोशिश कर सकती हूँ, ताकि शायद कहीं न कहीं मुझे भी ये संभावना है कि अ, जो अ, डायनामिक्स हैं परिवार के वो सही हो जाएँ और हम अच्छे से साथ में मिलकर रहने लगें। तो आपकी इस एडवाइस के लिए और आपका समय देने के लिए, इस मेरी बात को सुया सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाई।